देखिए, आजकल अ, सोशल मीडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ता ही जा रहा है और इस सोशल मीडिया की वज़ह से भी एक नया कल्चर शुरू हो गया है। इन्फ्लुएंसर कल्चर और कहीं न कहीं ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है ये लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें उनकी पसंद हो, उनकी ना पसंद हो, वो क्या करना चाहते हैं? क्या नहीं करना चाहते हैं? ये सब चीज़ें बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अ, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि अ, इन इन्फ्लुएंसर्स की वज़ह से आपके जो रोज़मर्रा के फैसले हैं अ, उनमें किसी तरीके से जो है अ, ब कहीं न कहीं आपको उनसे प आप प्रभावित महसूस कर रहे हैं? साथ ही अ, ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार कब आपको ऐसा महसूस हुआ? किस तरह से आपको ऐसा लगा? अ, किसी उदाहरण के साथ बताइएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा जानने में।
सही बात है। हाँ। जी। हुँ। जी। जी देखिए, बहुत सही बात है कि आजकल का जो युवा है वो उनके रोल मॉडल्स भी अ, यही लोग होते जा रहे हैं। इन्फ्लुएंसर जो हैं वो उनके रोल मॉडल है। मतलब पहले हुआ करता था ना कि लोग अ अ, जो हमारे पिताजी के टाइम पे दादाजी के टाइम पे उनके जो अ, होते थे प्रेरणादायक जो अ, विभूतियाँ होती थी वो या तो क्रांतिकारी होते थे। अ, उनसे सुनते थे कि भगत सिंह कैसे थे, चंद्रशेखर आज़ाद कैसे थे और उसके बाद में फिर अ, ऐसा हुआ कि अलग-अलग म फिर बीच की जो पीढ़ी थी वो इंस्पायर होने लगी बिज़नसमैन जेफ बेज़ोस और जो बिल गेट्स वग़ैरह हैं। इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने लगे कि इस तरह के लोग हैं जो कि अ, जीवन में आगे गए हैं उनसे प्रेरणा लेकर हम भी आगे जा सकते हैं। लेकिन अभी का जो युवा है उस वो पूरी तरह से उसके जो रोल मॉडल हैं वो यही लोग हैं कि किसके उसके फॉलोवर कितने हैं और वो कितना अच्छा गेमर है? और वो कितनी अच्छी ब्लॉगिंग कर लेता है? इस तरह से इन लोगों का जो अह, अ, बनता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं देखिए रोल मॉडल के लिए ये होना चाहिए कि किसी ने अपने जीवन में कुछ अच्छी उपलब्धि की हो, सार्थक की हो। वो जीवन में ऊँच-नीच अ, समय से गुज़रा हो तब तो हम समझ सकें। अब जो नए लड़के हैं, अभी उनकी ख़ुद की उम्र ही अ अ अ, 21 साल है, 22 साल है। उन्होंने उस जीवन में कौन से तज़ुर्बे देखे होंगे। अ, तो ऐसे में चिंतन चिंता करने का विषय तो बनता है। जी।
वही। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, जी। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल बिल हुँ, हुँ। आगे बढ़ाते हैं, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। <snorts> सही बात है। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। विषय है। बिल्कुल, अ, अच्छी बात कही आपने और बड़ी ज़रूरी बात कही है कि अ, कम उम्र के बच्चे हैं जिन्हें कोई किसी भी तरीके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। किसी भी तरीके का उनका कोई भी अ, जीवन में उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया है और वो इस तरीके से इन्फ्लुएंसर बनके जो है वो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। अ, ब लेकिन आपकी ज़िंदगी भी क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके फ़ैसले इनसे प्रभावित हो रहे हैं?
हाँ। जी अ, देखिए कई तरह से होते ही हैं क्योंकि अ, वो वातावरण क्रिएट होता जाता है न एक तरफ से। बहुत सारा ऐसा अ, वो होता है कि अ, इन्फ्लुएंसर की तरफ सब लोग ही भाग रहे हैं। आप इन अ, आप मतलब देखेंगे यूट्यूब पर जाकर भी तो जो ट्रेंड चलते हैं वो उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। जो भी अ, नए डायलॉग आते हैं जैसे अभी भी मीम्स जितने भी बनते हैं और उनका प्रभाव केवल व्यक्तियों पर नहीं है। उनक उनकी वज़ह वो चाहते हैं कि मूवी का प्रमोशन इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होता है। जिसे पॉडकास्ट का आप देखेंगे इस समय बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और अ औ पॉडकास्ट चाहे वो रणवीर अलाहाबादिया वाले पॉडकास्ट हो। बीयर बाइसेप या फिर राज शामानी के पॉडकास्ट हो। इन सब के लोगों के अ, इत इन्होंने इतस इतनी पहुँच बना ली है कि बॉलीवुड का कोई भी स्टार इनके पे आ सकता है, ये बुला सकते हैं। आना भी चाहता है क्योंकि एक ऑडियंस है ना मिलियंस में अ, इंटरव्यूज मिलियन में जाते हैं। लोगों के लोगों तक बात पहुँचती है तो वो बात है भी। लेकिन ऐसे में ये लोग अ, जिनको यूथ सुन रहा है बहुत ज़्यादा और ये कभी-कभी इस तरह के इनके विचार होते हैं। इस तरह की इनकी हरकतें होती हैं। जिसको देखकर अ, ये नहीं कह सकते आपके ये परिपक्व हैं। जैसे रणवीर आप देखेंगे रणवीर ने जो हरकत की थी टैलेंट अ, लेटेंट शो पे तो उसका उदाहरण है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। सही बात है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। क्रेज़ है, बिल्क जी, जी, जी। आना चाहता है और आना भी चाहता है। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। जी, जी। बिल्कुल सही आपने कहा है और बेशक़ बड़ा ही ज़रूरी आपने एक दर्पण दिखाया है कि भले ही ये लोग कितने भी अ, बड़े-बड़े लोगों को बुला लें, कितनी भी बड़ी सोच प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर लें, लेकिन जब निजी जीवन की बात आती है, तो देखिए कहीं न कहीं सच्चाई जो है, वो अ, सामने आ ही जाती है। और जिस तरीके का भी वाक्या हुआ, वो वाक़ई में बड़ा अ, शर्मनाक था, शर्मसार करने वाला था और लोगों ने शायद इसीलिए जो है बहुत ज़्यादा बवाल भी उस पर काटा और ख़ास तौर पे ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि युवा वर्ग जो है, वो इसको सुनता है और जब वो ऐसी चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे तो किस तरीके का उन पर जो है देखिए प्रभाव पड़ेगा? लेकिन देखिए, आपने कहा, ये जो अ, ब ब रणबीर अलहाबादिया या और भी बहुत सारे देखिए पॉडकास्टर्स हैं। लेकिन ये बताइए कि आजकल जो पॉडकास्ट में भी जो कंटेंट चल रहा है, आपको लगता है कि वो क्वालिटी कंटेंट जा रहा है? क्योंकि अ, जिसे देखो वो कहीं न कहीं डर बेच रहा है, जिसे देखो कहीं न कहीं वो धर्म बेच रहा है और इस तरीके के का जो कंटेंट है, आपको लगता है कि क्या ये किसी भी तरीके से लोगों को फ़ायदा देने वाला है? क्योंकि आप देखिए ना अ, बहुत से ऐसे पॉडकास्ट हैं, जिनमें कि आपको अ, ऐसा है, तो आप ये करिएगा, ये हो जाएगा। मैं ख़ासतौर से एस्ट्रोलॉजी और अ-अ, इन चीज़ों से जुड़े हुए पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ। आपको नहीं लगता ये भ्रामक है? आपको नहीं लगता, ये युवा को मेहनत करने के बजाय उल्टी चीज़ो में मेहनत करने के लिए प्रभावित कर देंगे?
हाँ। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। जी। देखिए अ, पॉडकास्ट का मतलब होता है पूरी तरह से अ, बोलने वाले को इस ये दर्जे का समझा जा रहा है कि वो जो बोलेगा, उसके जो अनुभव वो कहेगा वो समाज के लिए, लोगों के लिए और जो भी अ, सुन रहे हैं उनके लिए गुणकारी होंगे, उपयोगी होंगे। लेकिन अ उं, ऐसे लोगों के तज़ुर्बे किनके होते थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है जिनहों जिनका एक तज़ुर्बा रहा है कुछ साल का कुछ चीज़ों में। अभी आप ऐसे लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में उम द पूछेंगे जिन्होंने जो खुद भी सीख रहे हैं एक उम्र लगती है जैसे अगर जावे जावेद साहब को हम सुनते हैं जैसे अगर हम अ, अ आशुतोष राणा जी को सुनते हैं तो एक उम्र दिखती है आपको एक अनुभव दिखता है आपको। अ अ, आप अगर जॉनी लीवर को सुनते हैं, तो समझ में आता है कि इस इंसान ने इंडस्ट्री में क्या कुछ नहीं किया है।
हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। तज़ुर्बा रहा है काम का। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। उम्र गयी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल।
कौन-सा वक़्त नहीं देखा है लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अ, एक तो वो पॉडकास्ट का फ़ॉर्मेट ही मुझे समझ में नहीं आया। पॉडकास्ट इंटरव्यू इसीलिए होते हैं ताकि आपसे इंस्पायर हो सकें। अभी कोई भी किसी को बुला रहा है चाहे 2 लड़के ही बैठे हैं और वो ब्रह्मांड के ऊपर बात करेंगे। छोटी बातें तो करते नहीं है, वो किसी भी तरह से। वो सीधा ब्रह्मांड के ऊपर बात करते हैं। ब्रह्मांड से कुछ शक्तियाँ आती हैं जो बरसती हैं और आपको तब मुँह खोल के खड़ा होना चाहिए, वो शक्तियाँ आपके पेट में जाएँगी। तो इस तरह की वो जो जब बातें करते हैं तो निरर्थक होती हैं, जिनका कोई भी सिर-पैर नहीं होता है ना, इनके पास कोई प्रम अ, प्रमाण ही होता है। सबसे बड़ी बात है कि कल्चर चल निकलता है इनका, कि ट्रोल करते जाओ मतलब एक-दूसरे के बारे में गलत कहते जाओ, हम उसके बारे में गलत कहेंगे वो हमारे बारे में गलत कहेगा फिर बातचीत चल निकलेगी। और दोनों फ़ेमस हो जाएँगे दोनों के प्रमोशंस होंगे दोनों ही अ, पैसा कमाएँगे। तो ये बहुत डर्टी गेम है जो चलता है और आम जनता है वो जानती नहीं है। उसको अ, वो सुन रही है और उनको पता है कि वीडियो में ये ऐसी बात कर रहा था तो सच है। अरे वीडियो में तो कोई कुछ भी बोल के जा सकता है। आजकल किसी के भी पहले तो ये तब भी था। अ, आजकल आपको क्वालिटी जो इंटरव्यूज़ होंगे वो मिलेंगे ही नहीं बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि इतनी भरमार है आप आज सुबह अभी हुई है, आप देखेंगे आज ही दिन में कम से कम नहीं तो 50 पॉडकास्ट आने हैं। 50 ऐसे जो फ़ेमस हैं। अ, जो फ़ेमस लोग हैं उनके 50 आने हैं आप किसका सुनोगे। अ, लल्लनटॉप के पहले लोग सुनते थे और उसके बाद में वो भी आम होते जा रहे हैं आपने देखा होगा। अ, उसमें भी लोग उतना ज़्यादा तवज़्ज़ो देते नहीं हैं। अ, तो अ, ऐसे में बहुत मुश्किल है कि हम क्वालिटी कंटेंट देख सकें। क्योंकि उसकी कमी है। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, जी, <chuckles> जी, जी। सही बात है। हुँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। <chuckles> बिल्कुल, बिल्क हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ। और दोनों माल कमाएँगे। हम, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जानती नहीं है। बिल्कुल। हुँ, सही बात है। मिलेंगे ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल आएँगे <chuckles> बिल्कुल आएँगे। जी, जी। जी, जी, जी। हुँ। बिल्कुल देते नहीं है आप बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि देखिए क्वालिटी कंटेंट की जो कमी है वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अ, लोग कहीं न कहीं अब ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर रहे हैं जिनका कि उनकी ना तो निजी जीवन में कभी कोई काम आने वाला है, ना तो किसी तरीके से उनके जीवन को प्रभावित करने वाला है। अ, जैसे आजकल आपने एक चलन देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा कि अरे! ये शक्तियाँ होती हैं, 12 शक्तियाँ होती हैं। मैंने इतनी उस पर वो कर लिया है, अघोरी हो गए, ये हो गए। तो देखिए इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो लोगों को कहीं न कहीं अ, ब बहुत ही गलत तरीके से जो है प्रभावित कर रही हैं। अ, अच्छा मुझे बताइए ये जो, ये जो असर जो है ये इसका जो अ, इन्फ्लुएंसर कल्चर का जो है, आपको क्या लगता है ये असर शहरों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है या फ़िर छोटे शहर या गाँवों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है?
हाँ, हाँ। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। देखिए अ, जैसे कुछ युवा अभी भी अ, ऐसे अ, मतलब जानकार हो गए हैं वो जानते हैं कि हमें क्या कंज़्यूम करना है किस तरह का कंटेंट देखना है तब तो ठीक है और लोग अ, स्किप कर देते हैं। जैसे जो कामकाजी लोग हैं उनको तो वैसे ही समय नहीं रह गया है रील्स देखते रहते हैं या फ़िर उन्होंने अपनी मतलब वॉच लिस्ट बना के देखी है रखी है सब्सक्राइबर का अपने वही लोग करके रखे हैं जो जानते हैं कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं है। लेकिन अ, आज भी हम भारत की जनता ऐसी इतनी अनभिज्ञ है कि उनको नहीं पता है कि फ़ोन कैसे चलाए जाते हैं। उनको नहीं पता है कि अपनी जो फ़ीड उनकी हो चुकी है जो एल्गोरिदम उनका बिगड़ चुका है उसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? और उसके लिए अ, वो कोई अ, उपाय भी नहीं जानते, तो वो देखते हैं और बहुत देखते हैं बहुत इंस्पायर होते हैं। जैसे जितने भी अ, रणवीर के जो पॉडकास्ट थे, जिसमें वो भूत-प्रेत की बात करता था, यति की बात करता था <smacks lips> उसको वो लोग बहुत सुनते थे कि यति होता है क्या? होता है तो कहाँ पाया जाता है? और कुछ-कुछ तो उसके अ, पॉडकास्ट में आए भी जो हिमालय में कभी पोस्टेड थे इधर-उधर थे तो वो बड़े उससे मैंने देखा है और इतना साइज़ होता था उसके पैर का आदमी बहुत सस्पेंस में उनको सुनता है। अ, तो इसके लिए देखिए है तो की जागरूकता एक बनी होनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए अभी कठोर नियम आना चाहिए। अ, लेकिन वही बात है कि इस पर क्या नियम आ पाएगा? कम से कम या तो इस तरह का कुछ बोर्ड होना चाहिए। जैसे पहले टीवी पर हर कोई शो नहीं ला पाता था, हर कोई शो बनाना चाहता था लेकिन अप्रूव नहीं होता था। तो अ, अभी जैसे सबके सभी अपने च बनते जा रहे हैं सबका चैनल बनाने में कितना समय लगता है, किसी को बुलाने में कितना समय लगता है? वही उपयोगी भी बहुत कंटेंट है, लेकिन अनुपयोगी इतना है कि उसकी भीड़ में उपयोगी कंटेंट सही लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा है। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। सही बात है। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हाँ। <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ। जी, जी, जी। सुनता है, बिल्कुल। बिल्कुल सही। आने चाहिए, बिल्कुल। सही बात है। हाँ। बनाने क नहीं पाता था, जी। हुँ, हुँ। सही बात है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हो गया है बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल आपने सही बोला है कि देखिए अ, अनुपयोगी कंटेंट जो है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि कहीं न कहीं जिस कंटेंट की वाक़ई में उपयोगिता है, वो कहीं अ, धूल में खो गया है, मिलता ही नहीं है। अगर आज आप कुछ सर्च करना शुरू करिए, आपको दिखेगा सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी तरीके के जो हैं आप अभी पॉडकास्ट डालिए, तो आपको भूत-प्रेत वाले ही पॉडकास्ट सबसे ऊपर दिखाई देते हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो ज़्यादा देखे जा रहे हैं। कहीं न कहीं अ, लोग उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। मुझे बताइए कि अब प्लेटफ़ॉर्म और एल्गोरिदम का कितना रोल है इसमें कि ये जो इन्फ्लुएन्सर कल्चर चल रहा है, लोग जो हैं इतना प्रभावित हो जाते हैं? अ, क्योंकि देखिए एल्गोरिदम की वजह से ये तो पूरा देखिए फ़िक्स है कि आपकी स्क्रीन पर जो आ रहा है, वो आप जो देख रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन अ, प्लेटफ़ॉर्म के एल्गोरिदम आख़िरकार किस तरीके से अफ़ेक्ट कर रहा है? क्योंकि चलिए, एक बार देख लिया, उसके बाद फिर वो चीज़ें आने लगी। तो कैसे लोग जो हैं, वो उससे प्रभावित हो रहे हैं?
सही बात है। बिल्कुल, सही बात है। हाँ। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। अ, देखिए, उसमें ऐसा होता है कि जैसे इंस्टाग्राम ही है, तो इंस्टाग्राम में आप एक बार जैसा कंटेंट देख लोगे मतलब 2 रील भी आपने उसी तरह से देख ली, तो अब आपके पास में उसी तरह की रील्स आएँगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो नहीं जा स जा पाएँगी और बार-बार आपके अ, फ़ीड में वही घूमता रहेगा अ, और ये होता है हर हर प्लेटफ़ॉर्म में हो रहा है। आप अगर अ, चलो 2 ही ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनको हम अ, भारतीय ज़्यादा तरह से यूज़ करते हैं या तो हम अ, एक्चुअली 3 कह सकते हैं। फ़ेसबुक भी कहीं कम नहीं है। फ़ेसबुक का भी अपना अलग ही दुनिया है। वहाँ पर आपको आधी-आधी मूवीज़ मिल जाएँगी, आधे-आधे शोज़ मिल जाएँगे और जिस तरह का आप देखते हैं, वो आप देखते चले जाएँगे। तो अ, इसमें ज़रूरी ये है कि अगर आप अपने अ, फ़ीड को, अपने एल्गोरिदम को ठीक करना चाहते हैं, तो जितना भी आपने अब तक देखा हुआ है, वो सबको डिलीट कर दीजिए। अ, यूट्यूब का तो ऐसा है कि आप हिस्ट्री डिलीट कर देंगे, तो सारा आपका चला जाएगा। फिर से आप जो-जो भी देखेंगे अ, वो दोबारा से पनपने लगेगा और इंस्टाग्राम का ये है कि आप अगर करना चाहते हैं, तो जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी से उसको स्क्रॉल करिए और जो अच्छी वीडियो लगे, जिसको आप देखना चाहते हैं सच में, वहाँ रुक जाइए। उसको लाइक करिए। थोड़ा उसको 2-3 बार देखिए, फिर से वीडियो पे निकालते जाइए, निकालते जाइए और आपके मन के आए तो वहाँ रुक जाइए। बस 2-3 बार आपको ऐसा करना होगा और आपका एल्गोरिदम ठीक हो जाएगा। अ, इस तरह से। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल अलग क्रेज़ चलता है आजकल। <chuckles> जी, जी, जी। सही, सही। बिल्कुल। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। समझ गया। ये तो काफ़ी बढ़िया देखिए तरीका आपने बता दिया है कि कैसे अ, जो अ, ब फीड जो है, वो बर्बाद हो चुका है। उसको कैसे वापस से जो है, वो अच्छे से व्यवस्थित सुव्यवस्थित किया जा सकता है और अच्छा कंटेंट जो है, वो वापस से देखा जा सकता है। अ, काफ़ी अच्छा लगा देखिए और आपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों को ही कैसे सही करना है, उनके बारे में देखिए बता दिया है। अ, ब लेकिन देखिए
हाँ। सही बात है। बिल्कुल।
ह ये कह देना कि ज़ ये पूरा का पूरा इन्फ्लुएंसर कल्चर जो है, ये खराब है मुझे लगता है, कहीं न कहीं ये भी एक बड़ा ही अ, बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं देखिए इन्फ्लुएंसर कल्चर की वजह से जो अ, कुछ तो ऐसे ट्रेंड्स भी हैं, जो काफ़ी अच्छे आए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बेशक उनके बुरे पहलू भी हैं। आपको क्या लगता है कि अ, ब इन्फ्लुएंस कल्चर की वजह से जो छोटे-छोटे व्यवसाय होते थे, क्या उनको मदद मिली है आगे बढ़ने में? क्या आपको लगता है कि ये सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है?
ठीक है। हाँ। सही बात है। हाँ, बिल्कुल देखिए अ, किसी भी चीज़ के जितने नुकसान-फ़ायदे होते ही हैं और जब नुकसान होते हैं तो सावधानियाँ बरती जाती हैं। और फ़ायदे में ये है कि अ, कई सारे ऐसे लोग हैं, जिनको जो फ़ेमस हुए हैं, जिनकी छोटी-छोटी दुकानें थी, और जो फूड ब्लॉगर थे, उन्होंने जाकर उसको रिकग्नाइज़ किया, उसको फाइंड आउट किया और लोगों के सामने तक लाए। अ, कई सारे लोगों को इंसाफ भी मिलता है। कई सारे रिपोर्टिंग का काम करते हैं तो वो ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं तो उनको कहीं न कहीं सहायता मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि, अच्छा काम नहीं हो रहा है। अच्छा काम भी बहुत कुछ हो रहा है लेकिन यहाँ पर अ, प्रेरणा की बात करते हैं कि ऐ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग हमारी प्रेरणा के स्रोत बन जाए। अच्छी बात है, कोई अगर पेड़-पौधे लगा रहा है तो हम भी लगाएँगे। लेकिन हम उसको माई-बाप मान लें, वो गलत कहे या कुछ भी कहे, हम एल्विश यादव की तरह उसकी आर्मी बन के रहें, और पता नहीं क्या-क्या करें इस तरह के, कि वो कुछ भी कह रहा है। तो ये सब ना एक छोटी छोटे बच्चे जैसी सोच होती है, टीनएजर जैसी। जी।
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। रिकग्नाइज़ करवाया। जी। हुँ, हुँ। सहायता मिल जाती है। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। <chuckles> बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बड़ी अच्छी देखिए आपने बात कही और जाते-जाते देखिए आपने एक नाम लिया एल्विश यादव आर्मी। ये वाक़ई में देखिए सोचने वाली बात है कि लोग कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हैं। कोई कुछ भी कह देता है, उसके पीछे भेड़चाल में लग देते हैं, और कहीं न कहीं इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, बहुत अच्छा लगा देखिए आपसे इस पूरे विषय पर बात करके। बड़े ही अच्छे से आपने मेरे सभी प्रश्नों का जवाब दिया है और, आशा यही रहेगी कि आपसे दोबारा भविष्य में ज़रूर बात हो और तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल सही बात है। हाँ। जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इतना समय देने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अ, बहुत-बहुत शुक्रिया।